Eee, biz, aaa, aynı mahallede oturan ama farklı liselere giden bir grup arkadaştık. Hepimiz, böyle, ayrı ayrı liselerden, ama, eee, şeydik, yani, hani, ailelerimiz tanışırdı, görüşürdük vs. Birbirimizi görürdük, yani, okul çıkışları. Bu şekildeydi. Evet. Bizim biraz Anadolu lisesi olduğu için çok, böyle, hani, çok çok fazla marjinal yoktu ama özellikle bu arkadaşlarımın olduğu lisede, hemen hemen herkes, birer, bir şey gibiydi, katalog modeli gibiydi yani. Çok iyilerdi, başarılılardı o konuda.
Ha, okul değil. Tamam. Anladım. Hı hı. Hıı, güzelmiş, evet. An Hı hı. Eee, aaa, eee, lise lisenin adını hatırlıyor musun?
Dame de Sion lisesiydi biri, biri Alman lisesiydi, eee, sanırım, evet, aynen.
Ha, anladım, anladım, evet. Biraz daha yurt dışı etkisi de olan, eee, hem eğitimleri açısından, hem de, evet, hani, ekol olarak da değil mi? Evet. Peki, emm, yani, çok güzel bir sohbetti bu, hem senin, eee, küçüklüğe dair, ergenliğe dair ve şu anki stilinle ilgili çok güzel, çok hoş bir sohbetti. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın ve sabırla tüm sorularıma, merak ettiklerime cevap verdiğin için.
Tabii, tabii aynen. Fransız ekolündeki okullar ya da, işte, Alman Lisesi. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Ne demek, ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.